Ja, ich habe, ähm, zu folgendem Thema, ähm, 'ne Frage beziehungsweise würde da gerne 'n bisschen um Rat ersuchen. Und zwar geht's darum, dass ich seit 'ner Weile Schuldgefühle habe gegenüber meiner Familie, weil, ja, ich mich irgendwie aufgrund meiner, ja, eigenen Belastung und wie ich empfinde, nicht mehr so hohen Belastbarkeit wie früher, nicht genügend einbringe und nicht genügend einbringen kann. Und ich merke irgendwie total, dass das auf der anderen Seite vielleicht auch wie 'ne Ablehnung ankommt und gerade jetzt ist ähm, gibt es gesundheitliche Probleme in meiner Familie und ich merke, dass es so 'n bisschen alle belastet und, ähm, die Last nicht ganz auf alle Schultern verteilt wird und deshalb, ja, weiß ich nicht genau, wie ich jetzt damit umgehen soll, weil mich das schon plagt und mir das wirklich Schuldgefühle bereitet.
Mhm. Mhm. Ja, das hört man schon raus. Das ist schon mal 'n guter Schritt, dass du dir irgendwie Beratung oder Hilfe suchst. Das ist auch etwas, was, ja, ziemlich viele erleben im Leben, sei es durch irgendwie Gesundheit oder Altern, dass man irgendwie diese, ja, alte Belastbarkeit verliert. Ist auch nicht immer deine eigene Schuld, also, in den seltensten Fällen sogar. Kann ich dich da 'n bisschen noch ausfragen, wann in welchen Hinsichten hat sich deine Belastbarkeit verringert? Also, wo, ähm, sieht man das am meisten? So irgendwie durch die Arbeit verdienst du weniger, weil du weniger belastbar bist oder ist es einfach so im Alltag, irgendwie bei den Hausarbeiten am Helfen oder so? Wo wo siehst du das am meisten?
Mhm. Das ist 'ne sehr gute und wichtige Frage, ja. Ist schon mal 'n guter Punkt, dass du da nachhakst. Also, ich würde behaupten, dass meine eigene Belastbarkeit irgendwie so 'n bisschen sukzessive über die Jahre gesunken ist. Das hat, ähm, mit verschiedenen Faktoren zu tun, würde ich sagen. Ich habe, klar, glaube ich, einmal das Gefühl, wenn man ich bin jetzt noch nicht alt, aber <chuckles> auch wenn man selber 'n bisschen älter wird, merkt man, dass man vielleicht, ähm, 'ne geringere Belastbarkeit, was das Stresslevel anbelangt hat, dass man merkt: „Okay, ich brauche auch mehr Ruhe, mehr Zeit für mich.", ähm, dann ist es natürlich auch immer abhängig davon, wie gut es grad bei der Arbeit läuft, ob man da auch die Ruhe und Gelassenheit hat, eben, äh, Dinge ruhig anzugehen oder sich selber stresst. Und damit merke ich dann eben, dass ich m an meine Grenzen komme, jetzt in der Zeit, in der ich mich nicht um meinen eigenen Job oder, ja, auch die Partnerschaft oder so kümmern muss. Ähm, ja, dass ich da irgendwie einfach nicht mehr so viel Kapazitäten habe, mich dann auch noch um, ähm, Familienangelegenheiten zu kümmern, insbesondere wenn sie dann mit schwierigen oder negativen Themen wie, ähm, Fürsorge, Krankheit, Arzttermine, vielleicht auch so Unterstützung. Wenn's dann um solche Themen gibt, merkt man einfach: „Uff, ich habe irgendwie nicht mehr so die Power dafür." Und dann hat man auch manchmal das Gefühl: „Helfe ich denn damit überhaupt jemandem, wenn ich da, ähm, so unbelastbar quasi dann auch versuche, mich einzubringen oder ist es vielleicht sogar eher kontraproduktiv?"
Mhm. Mhm. Ah. Ja. Ja. Ah, das ist immer situationsbedingt, aber bedingt. Aber ich glaube, es ist schon 'n echt tolle 'ne echt tolle Sache, obwohl du selber merkst, dass du da nicht so wirklich die Belastbarkeit für hast, dass du dich trotzdem anbietest. Also, da musst du dir selber auch so ja, so auf die Schulter klopfen und s auch sagen und auch drauf, quasi, stolz sein, ähm, dass du das überhaupt noch anbietest. Es gibt ja viele, die dann komplett so ja, so in sich eingehen und gar nix mehr anbieten oder so. Hast du auch von deiner Familie irgendwie gemerkt, dass die dir das so
Mhm.
ja, irgendwie böse ansehen fast schon also, wird das i wurde das schon ausgesprochen? Ha wurde das irgendwie schon bemängelt oder ist das eher so 'n ja, 'n eigenes Schuldgefühl, was du dir selber gibst?
Dankeschön erst mal. Also ich glaube, es ist 'n sehr wichtiger Punkt, dass du auch sagst, dass man wahrscheinlich auch häufig dazu neigt, ähm, die positiven Aspekte von dem, was man doch ver noch versucht oder wie man sich einbringt, dass man dazu neigt, die irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen und zu sehen. Und ich glaube, dass man auch häufig, ähm, schneller dabei ist, sich selbst zu kritisieren, als sich selbst zu loben, ähm, und ja, f also, i ich ich würde nicht direkt sagen, dass meine Familie mir das aktiv böse nimmt oder ich den Eindruck habe, dass sie mir Vorwürfe machen. Ich glaube, vieles kommt da von mir selbst und bei einigen Punkten habe ich manchmal den Eindruck, dass das quasi indirekte Vorwürfe sind. Sprich, wenn man, ähm, Sachen hört wie: „Mein Gott, ich habe so viel zu tun, dadurch, dass ich mich jetzt immer aktuell um alles kümmere." Wenn ich das zum Beispiel von meinen Geschwistern höre, dass man merkt, weil, ähm, dem Elternteil es nicht so gut geht, dass die Leute dann sagen, ja: „Ich habe dann das gemacht, dann habe ich die Wäsche gemacht, dann musste ich noch dafür sorgen, dass man 'n Arzttermin bekommt.", et cetera und du merkst ein bisschen so, hm, es klingt unterschwellig so, als ob da mitschwingt: „Du könntest mir auch mal mehr abnehmen.", ne? So in die Richtung. Und, ähm, ja, von vom Elternteil selber klingt das dann halt ja auch manchmal so, wenn man sagt: „Ah, man hat sich ja echt lange nicht mehr gesehen oder lange nichts mehr gehört oder 'ne Weile he äh, äh, her, dass du da warst." Das sind natürlich immer solche Sachen, wo man ja, ich ich weiß nicht, ob man selber vielleicht manchmal zu viel daraus macht und sagt: „Das kann ja auch, ähm, gar nicht mal negativer Natur sein, wenn, ähm, das Elternteil einem Gegenüber erwähnt: ‚Hey, lange nichts mehr von dir gehört, lange nichts mehr gemacht.'" Dann kann das ja auch einfach nur 'ne Form sein, das auszudrücken, dass man jemand vermisst. Das heißt ja nicht unbedingt direkt: „Ich ähm, du machst zu wenig." Aber irgendwie ist das, was bei mir ankommt und ja, ich es ist schwer für mich, da, ähm, abzuschalten und zu sagen so: „Hey, du machst, was du kannst und wenn du dich übernimmst, tust du auch keinem 'n Gefallen.“ Das irgendwie zu verinnerlichen, das fällt mir schwer.
Genau. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Genau, das ist aber auch richtig, das Letzte, was du gesagt hast. Also, die anderen, si die sind wahrscheinlich im Klaren, was deine Situation angeht, dass du viel zu tun hast und dass du wahrscheinlich auch nicht mehr belastbar ist. Auch wenn man das irgendwie nicht ausspricht, man kann das auch an anderen Personen merken, vor allem Familienmitglieder merken ja sehr schnell so was. Und auch diese Sachen die du gesagt hast, wenn wenn deine Geschwister sagen, wie viel die gemacht haben das muss jetzt nicht irgendwie, ähm, gegenüber dir, ähm, ja so 'ne Art Kommentar und 'ne unterschwellige Nachricht sein. Das kann auch einfach sein, dass deine Geschwister sich einfach mitteilen wollen, dass sie einfach erzählen wollen, wie schwer es teilweise war. Und ich kenne mich jetzt mit der Situation nicht aus wer weiß, was für andere ja, Sachen, die die die dich belasten so in deinem Alltag, die die halt nicht haben. Das muss dir auch manchmal so diese Perspektive geben, dass die vielleicht mehr Möglichkeiten haben, deinen Eltern zu helfen. Und das ist auch jetzt nicht irgendwie so 'n man darf das auch nicht als Wettbewerb ansehen. Und wie du auch sagst, deine Eltern vermissen dich wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie 'n ja 'n Satz, den die dir reindrücken wollen, um zu sagen: „Hey komm, äh, hilf mir mal hier“, sondern einfach: „Ja, wir vermissen dich, wir wollen dich öfters sehen.“ Vielleicht hilft auch dem Ganzen so, einfach, dich mal ja, deine Sorgen mitzuteilen, einfach mal mit allen oder einzeln geht auch, sich hinzusetzen und einfach zu erzählen, so: „Ey, ich habe Schuldgefühle. Mache ich denn wirklich genug für euch? Bin ich genug für euch da? Was könnte ich ändern?“ Oder auch einfach nur sagen: „Hey, es ist für mich grade 'n bisschen schwierig. Ich habe meine Probleme hier und da, meine Belastbarkeit, äh, hat sich über die Jahre verringert und, ähm, ich mache das nicht aus Faulheit. Ich habe Gründe und ich will dich doch einfach, ja, nicht alleine lassen mit dem Problem.“ Hast du schon mal so diese diesen Weg versucht?
Mhm. Mhm. Ja, ja, da sprichst du viele gute Punkte an, finde ich. Also, erst mal auf jeden Fall 'ne 'ne Zustimmung und, ähm, danke auch, dass du da versuchst, äh, f Ratschläge zu geben. Ich b merke total häufig, dass ich vielleicht dazu neige, nach Botschaften in Aussagen irgendwie zu suchen. Ähm, wohingegen es ja vollkommen richtig ist, wie du auch sagst, dass man vielleicht dass das überhaupt gar nicht darauf ankommt, man auch sich klarmachen muss: Vielleicht möchte die Person auch einfach gehört und vielleicht auch einfach nur gewertschätzt werden, indem sie sich mitteilt und sagt: „Hey, das und das habe ich alles gemacht, obwohl ich parallel noch Vollzeit arbeite.“ Dass es vielleicht einfach nur 'ne Form ist, dass die Person 'ne Anerkennung hören möchte und sagen möchte: „Boah ey, wirklich Wahnsinn und es bedeutet so viel, dass du das gerade machst.“ Ähm, und vielleicht könnte ich da auch noch direkt einhaken, sagen: „Ich wünsche, ich könnte dir grad 'n bisschen mehr abnehmen, aber ich kriege es aktuell irgendwie grad einfach nicht hin, das parallel gleichzeitig auch noch zu machen“, und eventuell wäre die Reaktion 'ne total verständnisvolle. Das weiß ich nicht genau. Und wie du auch sagst, es direkt anzusprechen, finde ich persönlich eben auch nicht leicht, weil ich mir denke, höchstwahrscheinlich wäre die Reaktion: „Nein, das passt schon. Du machst, was du kannst“, aber wahrscheinlich würde ich das dann gar nicht wieder richtig annehmen können als Aussage. Ähm, d ja, äh, ja, da ist so 'n bisschen der Anspruch an einen selbst ist, dass man sagt: „Wenn andere das hinkriegen, parallel zu ihrem Alltag noch für andere da zu sein, dann muss man das ja auch schaffen.“ Und das ist wahrscheinlich das Falsche, wo ich zum anderen Punkt komme, den du angesprochen hast, das Ganze, ähm, gar nicht bewusst, aber vielleicht unterbewusst jetzt zu 'ner Art Wettbewerb oder zumindest Vergleichssache anzusehen, wo man sagt: „Das kann man überhaupt nie 1 zu 1 vergleichen.“ Vielleicht macht die, ähm, Schwester grad 'n Job, in dem sie relativ routiniert alles machen kann und mehr oder weniger, ähm, die Zeit vielleicht ne ab absitzt, ist völlig übertrieben, aber sich vielleicht nicht, ähm, verrückt machen muss in dem Job und hat deswegen absolut noch die Energiekapazitäten, danach was für andere zu tun. Vielleicht übernimmt sie sich auch vollkommen und es ist total ungesund. Auch dann sollte man ja nicht irgendwie das als ein Maßstab sehen, wie man's selber machen sollte, sondern im Gegenteil, vielleicht muss man da auch noch mal gucken, dass man auch mal die anderen fragt: „Ist das nicht vielleicht auch zu viel für dich?“ Und, ähm, ja, das ist nicht leicht, finde ich, aber das sind schon sehr gute Ratschläge, einfach mal offener das Gespräch zu suchen und die eigene Situation darzustellen, anstatt, ja, sich irgendwie selbst seine Schlüsse zu ziehen und Nachrichten, ähm, vielleicht überzuinterpretieren und daraus dann Schuldgefühle w wachsen zu lassen, die es wahrscheinlich dann noch schwieriger machen, ähm, zu helfen und zu unterstützen, wenn man grad mal die Energie hat.
Mhm. Genau. Ist 'ne gute Idee, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Genau, und dann wie du ja auch selber sagst so, man weiß ja genau nicht nicht genau, was da bei den anderen los ist. Ist auch 'n guter Punkt. Falls sich nicht deine Schwester so übernimmt oder so, ist es dann auch 'ne gute Möglichkeit, irgendwie, ja, da so vielleicht zu helfen, wenn da so die Möglichkeit für dich besteht. Was ich mir auch gut ke äh, denken kann, vielleicht so 'ne Struktur vielleicht bei a bei euch aufzubauen. Das hört sich sehr an, dass das relativ so spontan ist, dass nicht unter einander irgendwie besprochen wird, wer wann hilft. Das wird irgendwie einfach gemacht anscheinend, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht ist da noch mal irgendwie so die Möglichkeit so 'n Gespräch zu führen und dann, je nachdem für wie das bei jedem selber so passt, dass man da sich irgendwie abwechselt oder so.
Mhm. Ja, das ist 'n sehr guter Punkt. Dankeschön, das werde ich auf jeden Fall mal angehen, dass man vielleicht einfach guckt: „Hey, was sind Kleinigkeiten, die ich erst mal tun kann?“, was ja auch schon mal direkt die Bereitschaft signalisiert, anstatt zu denken: „Hey, wenn ich nicht genauso viel leisten kann wie du, ziehe ich mich ganz raus.“ Und, ähm, ja, vielleicht zeigt das schon, ohne groß Probleme überdiskutieren oder auszusprechen zu müssen. Einfach, dass man sagt: „Ich bin da, ich mache, was ich kann“, und, ähm, vielleicht gehen die Schuldgefühle damit auch in 'nem gesunden Maße weg. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für das Gespräch und die wichtigen Ratschläge und Hinweise.
Genau. Gerne, gerne. Falls du noch irgendwie, ja, weitere Fragen hast oder so, melde dich gerne.